Ah, puwede pala 'yon? Hmm, okey.
Mhm. 'Tsaka mo naman para na rin ma-exercise ang iyong panga. Eh, 'di kahit wag mo nang, ano, wag mo nang i-chop. <laughs> Alam mo 'yon, nu buo na kakainin mo.
<chuckles> Eh, papaano 'yon? Papaano kung hindi ko naman siya mauubos?
Hmm, 'yon lang. Ah, so oo, kaya maganda rin talaga na, ano, na hati-hatiin. Pero kung may kasama ka naman sa bahay, eh, 'di share mo na, why not, 'di ba? <laughs> No'ng may kagat-kagat na apple. <laughs>
Oo, 'di ba? Na i-cho-chop din? <laughs> O <laughs> so okey din naman 'yon, 'no? So ngayon napapaisip ako, 'no, sabi ko kasi maggo-grocery kami bago mag ah, ...Bagong Taon so nag-iisip nga ako 'yong mga healthy. Naisip ko, ah, kuha ako ng peanut tapos kuha ako ng grape. Para 'yong mga kutkutin ba na hindi mahirap kasi anong tawag nito, 'yong, ah, melo pinya, ang hirap kasi ang laki, 'di ba? So siguro 'yong puwede kong hiwain, tama 'yon. Ah, 'yong peras, apple, grapes, tapos peanut, ano pa ba? Mga mga malili oo, 'yong mga maliliit na ponkan. Oo, chips, oo.
Mhm. Oo, maganda 'yon. Totoo, oo. Tama. Kung mahilig ka sa chips kung mahilig ka cha sa chips, may mga dehydrated na fruits. So hin kumbaga masarap na 'yon, masustansya. Pero parang parang junk food pero masustansya. <laughs>
Alright. So, ah, 'yong mga dried mango or dried banana chips, gano'n? So hindi ko siya masyadong gusto. Pero pupuwede ko namang, ah, i-consider pero may nababalitaan ako 'yong ano, eh, kangkong. Kangkong chips, malunggay chips, oo. So saan kaya banda, saan mayro'n ba no'n sa mga Puregold, mayro'n bang gano'n do'n? Parang 'di ko nakikita. Pero titingin nalang ako sa, ano, online.
Mm, oo, dehydrated. Ah, okey. Ah, oo, kangkong, mm. Pero sa, ano, sa sa orange app marami no'n. Kasi may mga mabibilhan ka na 'yong talagang galing sa nagpro-produce o kaya gumagawa. Hindi hindi, kumbaga, hindi nila inangkat.
Ah, talaga ba?